Yani, dediğiniz gibi, aslında sağlıklı beslenmenin, eee, çok önemli olduğunu, bir gereksinim olduğunu herkes biliyor ama bunu uygulamaya getirdiğimizde çok devam ettiremiyoruz. Kendi açımdan açıkçası bunu söylemek istiyorum. Yani korumak gerçekten zor bir şey. Eee, am Evet, ama korumaya, eee, karar verdiysem öl ilk önce zaten, eee, şey ama karar vermek gerekiyor. Yani, "Ben bu sağlıklı beslenmemi düzenlemem gerekiyor." diyerek karar vermek gerekiyor, ilk olarak.
Hı hı. Hı hı. Evet. Evet, doğru. Hı hı. Hı hı. Evet, m "Önce beyin olarak hazırlanmak gerekiyor." diyorsun. <chuckles> Evet.
Aynen. Yani, bunu da karar verirken, tabii ki de sağlıklı beslenmenin bizim için neden önemli olduğunu, ne kadar, eee, yani, önemli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani şimdi sadece sağlıklı beslenme deyince tabii ki diyettir, şudur falan akla geliyor ama gerçekten e, klo kilo kontrolü de tabii ki önemli. Ama al aldığımız vitaminler, mineraller, yani, bunların hepsi vücut için gerekli şeyler. Yani, enerjimizi arttırmamız için de bunlara ihtiyacımız var. Veya, ne bileyim, hastalık riskini bizim üzerimizden atmak için yani bağışıklığımızı, eee, geliştirmek için de bu sağlıklı beslenmeye ihtiyacımız var.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, hı hı. Hı hı. Tabii, tabii. Hı hı. Hı hı. Evet, doğru. Peki sen, eee, sağlıklı beslenebiliyor musun ya da bu bunu yapabiliyor musun? Eee, eğer yapıyorsan neleri uyguluyorsun mesela?
Yani. Hı hı. Mesela no evet, normalde sağlıklı beslenmeye çok dikkat ederim ama bunu çok ara ara bozduğum da oluyor. Ya yani, devam ettirmek gerçekten çok zor. Ama eğer, eee, sağlıklı beslenmeye karar verdiysem ilk başta düzenli bir öğün, ııı, alışkanlığı kazanmam gerekir. Yani kahvaltımın saati gerçekten önemli ve kahvaltıda ne yiyeceğimiz, tabii bunlar da çok önemli. Yani, kahvaltıyı biliyorsunuz, Türkiye kültüründe tamamen bir serpme kahvaltı, eee, şeyi oluyor. Yani bir baktığımızda, hani, eee, hepsi sofrada kalıyor. Gerçekten bunun, eee, düzenli öğün dediğimden şey, yani, hem saat olarak hem de ne yediğimiz de, eee, bun bu çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Hı hı. Hı hı. Doğru. Hı hı. Hıı. Evet. Evet. Eh. Evet, kültür var, evet. Hımm. E, peki senin için sağlıklı bir, eee, beslenme rutininde sabah kahvaltısı saat kaçta olmalı ve neler yenmeli?